हाँ, बिल्कुल है। मैं आपको फ़िलहाल तो एक किस्सा बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी फिलहाल एक से शुरू करते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मैं एक काम से जा रही थी। ऑडिशन था मेरा और काफ़ी दूर था वो। हुँ, मतलब मेरे शहर से अ, मुझे 15 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना था। और चूँ चूँकि मेरी व्यस्तता उसके पहले बहुत ज़्यादा थी तो मैं ना देख नहीं पाई और मेरी गाड़ी एक ऐसी जगह पर रुकी जो ना एक कह मतलब वैसे वो वीआइपी रोड के नाम से मशहूर है और काफ़ी सुनसान रहता है क्योंकि वो पूरा लेक के ऊपर है वो रो ह मतलब फ्लाईओवर की तरह है वो।
ज़रूर बताएँ। ठीक है। अच्छा। ठीक है। समझ सकती हूँ। ठीक है। अच्छा। किस चीज़ के ऑडिशन के लिए आप जा रही थीं?
अ, एक फ़िल्म का ऑडिशन था, धर्मा प्रोडक्शंस का। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था, तो मैं उसके लिए जा रही थी। अब मेरी एक एक कलीग था वहाँ पे मेरी पहचान का जिसके जिसका नंबर भी मेरे पास नहीं था, वो तो मैंने वाया वाया लिया, ठीक है? अब मेरी गाड़ी है न एकदम से बंद हो गई, वहाँ पे। <laughs> और मैं पूरे रास्ते में और पता है कैसा रोड था, जैसे डिवाइडर तो था लेकिन डिवाइडर में न बीच में पेड़ पौधे थे। तो उस तरफ़ वाला व्यक्ति आपको इतने अच्छे से नहीं देख सकता। अ, जो डाउन लेन वाला है।
अच्छा। बढ़िया। ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है। समझ सकती हूँ। मुझे सुन के डर लग रहा है।
<laughs> नहीं, ये कहो कि अ अ, रात का समय नहीं था। वो शाम का समय था लगभग 4 बजे। हुँ, तो फिर क्या हुआ कि अब गाड़ी रुक गई तो मैं गाड़ी को बड़े स्टैंड पे लगा के और चूँकि वो व्यू पॉइंट है वहाँ पे, पूरे व्यू पॉइंट है, तो पाथवे भी चलता है साथ-साथ। और वो 4 बजे का समय पता है ऐसा होता है कि ऑफ़िस भी नहीं छूटता है किसी का, तो भीड़-भाड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, पर्यटक जो रहते हैं वो रहते हैं। पर काफ़ी दूर-दूर पे रहते हैं क्योंकि कई किलोमीटर का वो फ्लाईओवर है, लेक के ऊपर। तो अब मैं सोची कि भई यहाँ से तो कोई निकल भी नहीं रहा और चूँकि मैंने गाड़ी भी ऐसी स्टाइल में खड़ी करी थी कि कोई सोचे कि भई कोई किसी से फ़ोन पे बात करने के लिए खड़ा हुआ होगा। तो फिर कोई मदद के लिए आएगा ही क्यों? है ना?
ठीक है, दिन का समय था वो। अच्छा, चलो, ये सही है। ठीक है। अच्छा। हुँ। ठीक है। अच्छा। ओह!